А, знаешь, я сейчас, э, испытываю сложности с поиском подарка и, э, немного вообще в растерянности, что мне делать. Э, может быть, ты могла бы, э, со мной как-то обсудить эту тему, чтобы я, м, вообще какую-то и идею получила в своей голове. Э, что мне выбрать. Вот, потому что сейчас приближается Новый год и, эм, я совершенно не подготовлена к этому. Мне нужно, м, м, в принципе всего 1 подарок. Э, какой-то, м, придумать. О, вот, но, э, я в какой-то прострации нахожусь. Эм, поэтому прошу вот твоей помощи.
Да, конечно, я тебе с удовольствием помогу. Э, понимаю, как может быть сложно иногда выбрать подарок. Да, многие с этим сталкиваются. Э, и знаешь, сразу должна у тебя уточнить. Да, ты сказала, что тебе нужно только 1 подарок купить. Да, тогда расскажи мне, пожалуйста, для кого этот подарок?
Да. Да, конечно. Этот подарок, э, для моей дочки. Ей всего 7 лет. Вот, и, э, на самом деле это должен быть подарок, скорее всего, от, э, Деда Мороза. Э, потому что раньше, о она получала на Новый год такой подарок. Но проблема в том, что в этом году мы, э, будем праздновать, э, Новый год не дома. У нас не будет, нь во-первых, э, никакой ёлки, под которой можно было бы спрятать этот подарок. Вот. А во-вторых, мы находимся в процессе переезда. И место, где мы будем праздновать Новый год, это будет наше вот такое, э, как сказать, остановка, да, место посередине. Вот, и м мне бы не хотелось, э, что-то такое объёмное покупать. Потому что у нас, м, совершенно нету места никакого. Вот, да и в принципе тоже игрушек у неё тоже достаточно много.
Да. Да, понимаю. Да, представляю. Э, да, у детей, особенно современных, да, бывает вообще очень много игрушек, да. Даже если ничего не покупать самим, то им дарят эти игрушки, да. Или они как будто бы появляются ниоткуда. Ой, слушай, ну, чтобы помочь тебе лучше выбрать подарок, потому что это всё-таки подарок для дэ самого любимого ребёнка, да. А, и хочется, да, подарить что-то такое, что понравится, что запомнится. Да, и вообще, кстати, дети иногда запоминают подарки на всю жизнь. Да, особенно, кстати, в таком возрасте. Да, так что очень понимаю вот это твоё желание. Здорово, что ты хочешь её порадовать. Ой, и с расскажи мне, какие у твоей дочки интересы вообще есть? Что ей нравится?
Да. Точно. Да, ты знаешь, ну, она, в принципе, много чего любит. Она любит очень, м, кукол. Хотя сейчас она, вот, начала школу, и я вижу, что она, как бы, меньше стала играть с куклами. Она любит, э, рисовать, всё вообще, в принципе, всевозможные игрушки, мягкие. Ещё она очень любит, э, тоже, м, наряжаться в разные костюмы. Вот, э, так сказать, э, такие, м, ролевые игры устраивать. Вот.
Да. Да, здорово. М, поняла. Интересно. Да, конечно, выбор большой. Э, знаешь, я хотела тебя ещё с спросить. Э, скажи, может быть, она когда-то говорила тебе, да, о чём она мечтает, или что бы она хотела? Да, иногда, знаешь, дети могут так, э, невзначай сказать, да, что они там что-нибудь хотят. Или в книжке что-нибудь увидели, там, не знаю, или в мультике. Но вот, может быть, были какие-то такие моменты, когда она что-то озвучивала, и ты это запомнила? Или ничего такого не припоминаешь?
Точно. Так, ну ты знаешь, в последнее время такого не было, потому что на самом деле мы достаточно минималистичная семья. Вот, э, и я как-то дочку тоже к этому приучаю. Она у меня, э, как бы смотрит на меня и тоже этому учится. И, э, иногда бывает, мы заходим в какие-то магазины, видим игрушки. Вот, и она мне говорит: "Мама, я хочу просто посмотреть". Вот, потому что я, бывает, спрашиваю: "А тебе действительно нужна эта вещь?" Она мне говорит: "Ты знаешь, вообще-то нет". Вот, и, э, поэтому я её старалась в последнее время как-то приучить к таким нематериальным подаркам. Вот, то есть, например, может быть, она очень любит детский театр, всякие детские концерты, такие вот мероприятия. Вот, чтобы, знаешь, не складировать вот этот вот, э, завал игрушек. Но проблема в том, что, видишь, э, такое я обычно дарю на день рождения. А тут как бы Дед Мороз, да, вроде бы должен что-то оставить. И я не знаю, как это можно обыграть правильно.
Здорово. Супер. Да. Да. Понимаю. Да, вот знаешь, я как раз, да, задала столько вопросов, э, чтобы понять, вообще, да: что это может быть какой-то предмет или что-то эмоциональное? Но тут действительно, да, дело в том, что это подарок от Деда Мороза, да. И как будто бы это должен быть предмет какой-то, да, чтобы его можно было ощутить, потрогать. Да, а не просто там на словах, да, что это билет в театр, например, там или на какой-то концерт.
Ну вот, да.
Э, и знаешь, да, ты говоришь, что у вас уже много игрушек, да. И ты ещё и минималист. И конечно, тут, да, хочется какой-то подарок, чтобы он был, может быть, какой-то необъёмный, да. И чтобы это не была какая-то очередная игрушка, которая потом забудется и потеряется. Да, м, да, интересно. И видишь, ещё к условно, да, проблема в том, что вы отмечаете этот Новый год не дома, да. То есть это не может быть что-то крупное, наверное, да. Потом, ну, допустим, я думала о таком варианте, как большая мягкая игрушка. Потому что дети любят обычно мягкие игрушки. Да, и ты говоришь, что она тоже любит, да. И можно было бы, да, потому что вот обычное тут впечатляет просто размер, да, ребёнка, и он это может, да, ещё долго помнить и такую игрушку полюбить. Но раз вы не дома, если даже вы бы её с собой повезли, то ребёнок просто будет видеть, да, что вы что-то большое с собой везёте. Да, и он потом просто поймёт, да, что это от вас, вовсе не от Деда Мороза. Так, знаешь, тогда вот ещё, чтобы лучше понять, что бы это могло быть. Э, хочу спросить: а есть ли какое-то, э, ценовое ограничение? То есть думала ли ты над бюджетом этого подарка ещё?
Так и есть. Вот. Да. Конечно. Вот именно. Ну, ты знаешь, э, в принципе, наверно, особо нет. Да. Вот, но в, м, просто я н не вижу смысла в чём-то дорогом, да. Возможно, э, где-то евро 50, вот.
Да, хорошо. Да, тем более, что, знаешь, не знаешь, как на самом деле потом ребёнок, ну, не то чтобы отреагирует на эту игрушку, наверняка ему она понравится, да. М но, да, если она будет какая-то дорогая там, а потом заваляется среди других игрушек, это было бы обидно. А знаешь, мне, кстати, пришла ещё да, такая мысль в голову. Ну, это немножко, конечно, объёмный предмет, да, но, например, как идея просто, д эт ам потому что такие, м игруш ну, вещи, они потом хотя бы используются. Ну вот, например, самокат или велосипед, или ролики. Вот что-то такое. Как ты думаешь, ей бы понравилось?
А вот, да. Так. Да, ты знаешь, э, на самом деле она давно об этом мечтала даже. Ты сейчас вот мне напомнила, а, что у неё было такое желание, м, все эти вещи. Вот, в принципе. А, велосипед у неё был раньше, но при переезде нам пришлось его продать, о чём я сейчас жалею. Вот, а, и она, и ролики тоже хотела, поэтому это, если честно, звучит прям гениально.
Ой, ну здорово. Слушай, да, я просто стала думать о том, что всё-таки игрушка, да, ну, это будет просто очередная игрушка. Да, там, она наверняка её обрадует, она будет счастлива, да, но потом среди других игрушек она забудется, да, всё равно потом детям хочется менять. Вот, а тут это как будто бы, да, не игра, а такой предмет, который, м, способствует ещё и физическому развитию, да. Если это будет, да, самокат, то можно там и шлем, допустим, ещё подарить. И, да, и как-то самокат и шлем, там если вы куда-то едете на машине, ну, самокат, по крайней мере, можно компактно как-то сложить, да, и спрятать. Да, и вот вроде это такой подарок, но, слушай, даже за 50 евро, там, ну, может быть, чуть больше, да, можно найти хороший самокат. А, да, и мне кажется, вот тут ре ребёнок вот действительно впечатлится, да, тем, что это такой, м, предмет транспорта, да, что можно кататься.
Да. Вот, точно. Да. Конечно. Да, транспорта точно, да.
Да. Вот, слушай, ну, я рада, да, что, а, такую идею ты одобряешь. Да, вот, ну, ролики, я не знаю, может быть, немного рано ещё, да, ам, ну, не знаю, кстати, могут ещё быть это коньки, да? Если она, может, пробовала, ей понравилось. Вот. Можно, например, так, вот почему-то я в этом направлении, да, стала думать.
Да. Кстати, да, это вариант. Коньки тоже она, в принципе, пробовала, и ей нравится. Да и и ролики. Вот. Все эти варианты мне очень прям подходят. Может быть, вот, не велосипед, так как он у неё уже был, да, для разнообразия, так сказать. Вот, попробовать что-то другое, потому что я и правда вспо вспомнила, что она меня, м, просила об этом, но как-то я ей говорила, что это не так просто на всем этом кататься. Вот, а сейчас на самом деле это идеальный вариант, вот, о котором я как раз думала, потому что была такая ситуация. Например, прошлый Новый год. Я подарила ей то, о чём она мечтала, очередных кукол, но, ам, они на самом деле стали довольно-таки быстро просто валяться, и даже сейчас. И как бы вроде как-то, м, не совсем практиктичный подарок и немного обидно.
Да. Да, конечно. Да, слушай, ну, здорово, что мы я рада, что мы пришли к такому, ну, совету, да, который подошёл тебе и дочку твою обрадует. Вот, поэтому, да, я задала тебе много вопросов, и там я рада, что нашли ответ, и надеюсь, что мне удалось тебе помочь. И надеюсь ещё, кстати, что получится вот в короткие сроки найти, и что доставят этот подарок тоже вовремя. Вот, ну, и остальные идеи, да, сохрани на будущее. Может быть, в этот раз самокат, в следующий раз, да, можно и ролики, коньки. Вот и желаю, конечно, вам хорошо встретить Новый год, и обращайся, конечно, ещё, если понадобится.
Здорово. Спасибо те большое за твою рекомендацию. А, мне этого очень облегчило мой выбор.
Я рада, да. Благодарю. Обращайся еще.